آآ، والله ما كانش في مجال في دماغي أوي، ودي كانت ده ده ممكن تقولي إن دي حاجة عليَّ الصراحة، ما درستش السوق، ما فكّرتش أوي أنا داخل إيه، هو اللي هو إمم أنا جِبت مجموع تمام، أهلي عايزين أخش إيه تمام، معرفش يالّا بينا تمام، آآ د جوّه في المجال ما ذاكرتش، ما تعبتش دماغي خالص، كنت اللي هو أنا داخل إن كنت باعرف إن أنا اللي هو أذاكر أنجح، يعني اللي هو أنا كنت داخ أنا عامل حسابي أنا داخل هاذاكر هانجح، أنا هاعمل كذا، كذا، وهاحل في الورقة بالضبط، أنجح وكنت كانت بتنفع يعني. فاللي هو إمم، طيّب وبعدين، حتّى لمّا جه التنسيق وبعد كده في نُص الكُلّية اللي هو اتخصّصت أكتر، حتّى ده ما كانش فارق معايا، اتخصّصت أي حاجة.
إمم. إمم. ودخَلْت هندسة وشكرًا. إمم. إمم. إمم. آه. أيوه. ما كانش لسّه عَندك شغف بأي حاجة، فأنت ما كانش فارق معاك أصلًا، صح كده؟ إمم.
من غير برضه ما أدرس إمم. خالص، خالص، أصل بالضبط، حتّى يعني وأنا داخل الكُلّية ما كان ما أقدرش برضه أقول لِك إن هو أنا كان في حاجة تانية في بالي، بس هُم اللي قالوا لي لأ، خُش كده، لأ خلاص أنا <tsk> ما كانش في أي حاجة في بالي، يعني هو ممكن الشغف التاني اللي باعمله وهو ما أقدرش أقول إن هو ممكن يبقى مصدَر دخل غير لو الواحد بقى نجم كبير يعني، المزيكا لإن أنا بالعب جيتار بقى لي 7 سنين، وباغنّي و و وباعمل حاجات كتير بس، ما تقدَرش تقول إن هو هتاكل عيش منّه، ما تقدرش تاكل ان تاكل عيش منّه إلّا لو اخ كبِرت جامد، وده مش سهل في ال هُم بيبقوا كام واحد يعني اللي بيعرفوا يعملوا كده يعني.
أيوه فاهماك. إمم إمم. إمم. حلو. إمم. مش حاسس إن ده اللي ممكن أ أيوه، إمم، إمم، فاهماك. طيّب هل بقى مثلًا لو حد دلوقتي، يعني جه قال لك أنا اتخرّجت برضه من كلّية هندسة ولسّه بقى ما اشتغلش، يعني لسّه خرّيج كده زي ما بيقولوا بالكرتونة، تقول له إيه بقى؟ يعني تقول له إن هو مثلًا يدرِس السوق فعلًا ويشوف الموضوع ماشي إزاي الأول، والّا إن هو يخوض التجربة ويحكُم؟ يعني هتخلّيه إن هو يعمل زيّك، والّا تقول له لأ، أ
حلو، حلو. لأ، يدرِس يدرِس السوق يدرِس السوق طبعًا، لو هو اتخرّج خلاص و ومن من قِسم معيّن خلاص اتخرّج، يدرِس السوق قبل ما يخُش آآ يحاول يفهَم هو عايز يشتغل شغلانة مكتبية شغلانة، آآ، على كمبيوتر شغلانة أكتر، والّا عايز ي في الموقع ويتكحرت مع التراب و و ودي حاجة مهمة جدًا.
امم. آه. أيوه، في ناس ما بتحبش تقعُد في المكتب أصلًا، إمم.
بالضبط، هُم شغلانتين يعني هو هندسة فيها كذا حاجة، حتّى لو أنتِ قِسم معيّن برضه فيها كذا شغلانة، فيدرِس ال ال السوق ويشوف إيه اللي ممكن يكون مناسبه أكتر، عشان ما يدوسش في حاجة وتقفله من ال من الشغل عامةً أو يكون ضيّع وقته في حاجة بحيث إن هو يرجع تاني يبتدي هيبقى بادئ من الأول برضه، بالضبط، هيبدأ برضه من الأول.
أيوه. إمم، إمم. إمم. وهي مش مناسباه. إمم، إمم.